อ๋อ ก็เหมือน เหมือนประกวด เหมือนประกวด Miss Universe อยู่นะ <chuckles>
ครับ <chuckles> ใช่ ๆ จะ อ่า ฟีลคล้าย ๆ กันเลย แต่แค่ อ่า เป็นการประกวด ใช่ Gundam <chuckles> แทน
อือ เปลี่ยน เปลี่ยน อ่า เปลี่ยนประเภทไปเนาะ แล้วพอเขาชวนเราไปประกวด เราไปไหมตอนนั้น?
ใช่ครับ อา จริง ๆ เราก็ลังเลอยู่ แต่ว่าเราก็อยากไปแหละ แต่ด้วยความที่เราไปอะ เราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่า เอ่อ เราไปแล้วเราจะต้องได้รางวัล หรือว่า อ่า ได้เป็น ตัวอะไรกลับมา แต่เราอะ สิ่งที่เราอยากได้กลับมาก็คือ ฝีมือระหว่างที่เราทำไปประกวดกับ อ่า ได้ไปเจอเพื่อน ๆ ในงานน่ะครับ
อือ อืม ก็คือไปหาประสบการณ์
อะฮะ ใช่ ๆ แต่ก็จะต้องบอกนะว่าใน ใน ในเหตุการณ์ครั้งเนี้ย อ่า ที่พอเราเป็นเพื่อนกับเขาแล้วอะ มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เรา อ่า รู้สึกว่า เออ มันเป็นเรื่องตลกเนาะแต่ก็บังเอิญ คือด้วยความที่เราอะเริ่ม เริ่มต่อพวก Gunpla เนี่ยมา เราก็จะมีติดตามช่อง อ่า เป็นช่องเฟซบุ๊กเพจหนึ่งแล้วกัน เขาก็จะทำคลิปออกมาค่อนข้างโอเคเลย ในการสอนเทคนิคต่าง ๆ เนาะ อา แล้วก็ป้ายยาพวกอุปกรณ์ <chuckles> ใช่ อ่า เราอะ เราก็ติดแบบว่า พวกการซื้ออุปกรณ์จากเขาอะนะ เราโดนป้ายยาเยอะมากเลย แต่เราก็ไม่ ไม่ ไม่คิดว่าเราจะเจอตัวจริงเขาที่งาน แล้วเขาอะดันรู้จักกับน้องคนนี้ด้วยพอดี <chuckles> อา
ค่ะ ค่ะ อือ อา อย่าบอกนะ อย่าบอกนะว่า <chuckles> ค่ะ เออ ๆ อา ก็ โอ้โฮ เป็นคอนเน็กชันที่ยิ่งใหญ่ ไปเลยนะคะ ณ จุดนี้
ใช่ ทีนี้พอเราไป อ่า ตัวร่วมประกวดเนี่ย โอเค เขาก็มีคนรู้จักในแวดวงของเขาอยู่แล้วแหละ กลายเป็นว่าเราอะก็ไปสนิทกับ อ่า เพื่อนของเขาด้วย ใช่ ทำให้เราก็กลับมาก็สร้างเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กเล็ก ๆ ของเราขึ้นมา เพื่อคุยแล้วก็แชร์ทักษะกันน่ะครับ
เออ อา คน อา ยิ่งสนิทกันไป อ๋อ ก็ โอ้โฮ เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า เกิดจากสิ่งที่ชอบคล้าย ๆ กันด้วยเนาะ แล้วอย่างงี้มันมีเหตุการณ์อย่างอื่นอีกไหมคะ? ที่ไม่ ไม่เกี่ยวกับการต่อ Gunpla อะไรเงี้ย ที่เรารู้สึกว่า อืม คนนี้แหละเป็นเพื่อนที่แบบน่าคบหา
อา ใช่ อืม อา จริง ๆ ส่วนใหญ่ถ้า เป็นแบบเนี้ย เราก็ไม่รู้ว่า อา ในมุมมองเรา ถ้าตัดเรื่องเพื่อนร่วมงานออก ก็จะเป็นเรื่องของคนแปลกหน้า แล้วการอ่านว่าจะใช้ได้ ก็คือเวลามีในเรื่องของการอบรมอะครับ
อืม
<chuckles> อา อบรมต่าง ๆ อ๋อ
อ๋อ ไม่ใช่ ไม่ ไม่ใช่ หมายความว่ากับเพื่อน กับโมเมนต์ มีโมเมนต์ไหนกับเพื่อนที่ต่อ Gunpla ด้วยกันเนี่ยค่ะ ที่เรารู้สึกว่า เออ เขาเป็นคนที่น่าคบหานะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ อ๋อ ถ้าโมเมนต์อื่น ๆ ใช่ไหม? ก็
ใช่
อ่า จะบอกว่าคือเขาอะ ก็พอ พอสนิทกันแล้วก็มีเหมือน อ่า ชวนเราไป แล้วปี แบบปีใหม่นี้พี่มีไปเที่ยวไหนไหม? แบบ เออ อยากไป ใช่
อ๋อ คือ เขาก็คุยกับเราเรื่องอื่นเหมือนกัน
ใช่ ก็มีชวนไปเที่ยวบ้าน อ่า ทางแม่เขาที่เขาอยู่ที่พัทยา อย่างเงี้ย อะ ก็เราก็มีไปปีใหม่กับเขาเมื่อปีที่แล้วมาเหมือนกัน
ค่ะ อ๋อ